ครับ เออ คือช่วงนี้อะครับผมมี มีแผนเกี่ยวกับอนาคตอยู่เรื่องหนึ่ง แต่ว่า เอ่อ ยังตัดสินใจไม่ได้ แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า เอ่อ จะเริ่มต้นดีไหมนะครับ คือผมเนี่ยตั้งใจว่า ต้นปีเนี้ยครับว่าจะ เอ่อ หาเรียนเสริมอะนะครับ เรียนเสริมเกี่ยวกับความสามารถเสริมเนี่ย เราก็ตั้งใจดูด้าน ด้านเทคไว้ ด้านไอทีเนี่ยครับ แล้ว เอ่อ แต่ว่า จริง ๆ คือผมเนี่ยมีความกังวลอยู่อย่างหนึ่ง คือแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลย หมายถึงว่า อย่างตอนสมัยเรียนมหาลัย อย่างเงี้ย ก็เรียนด้านมนุษยศาสตร์ ไม่ได้เกี่ยวกับด้านไอทีเลย เอ่อ ประสบการณ์ที่มีเนี่ยก็คือ เป็นในฐานะผู้ใช้เสียมากกว่า เป็นผู้ใช้คอม เตอร์ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ เอ่อ แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเบื้องต้นได้นะครับ แต่ว่าถ้าไปลึก ๆ ถึงขนาดแบบว่า เอ่อ coding หรือว่าแก้ไขปัญหาลึก ๆ เนี่ย อันเนี้ยยังไม่มีประสบการณ์เลย แต่ว่าสาเหตุที่อยากจะเลือกเรียนตรงนี้เนี่ยคือ เอ่อ ผมก็เป็น Freelance มาสักพักใหญ่ ๆ แล้วเนี่ย แล้วก็ เอ่อ รู้สึกเหมือนตลาดแรงงานเนี่ยมัน มันยากขึ้น มันมีการแข่งขันกันสูงขึ้น แล้วก็งานที่มีเนี่ยมันเฉพาะทางมากขึ้น ซึ่งตัวผมเองเนี่ยดันเป็นคนที่มีแต่แบบว่า มีแต่ Soft Skills ไม่ได้มี เออ ความสามารถเฉพาะทางอะไร ก็เลยคิดว่า ถ้า อาจจะต้อง ควรที่จะต้องเรียนอะไรสักอย่าง เพื่อจะไปได้แข่งขันกับเขาได้ แล้วก็ส่วนตัวก็คือสนใจด้าน ด้านเทค ด้านไอทีเนี่ย เพื่อที่จะ เอ่อ เรียกว่า เอ่อ ถ้าเรียนได้น่ะ กล้าคาดหวังว่ามันจะเลี้ยงปาก เลี้ยงท้องเราไปจน จน เรียกว่า อีกสักระยะใหญ่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือกังวล เพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานเลย แล้วก็ เอ่อ เหมือนเคยได้ยินมาด้วยว่า ด้านเนี้ยเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์พอสมควร แล้วอันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ผมไม่เก่ง ก็เลย กังวลนะครับมี้ แน่ใจว่า เอ่อ ถ้าเริ่มลงทุน เอ่อ ซื้อคอร์สมาเรียนแล้วเนี่ย หรือเริ่ม เอ่อ ใช้เวลาเรียน ก ไปกับมันแล้วเนี่ย เรา เรา มันจะเข้ากับเราได้ไหม? แล้วเราจะทำสำเร็จไหม? เนี่ยครับ
อา ครับ อ๋อ อืม ๆ ครับ อ๋อ อา ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับผม อื้อฮือ โอเคครับ พอดีเข้าใจแล้ว ในเรื่องของความกังวลของคุณเนาะ เพราะว่า ได้ยินมาบ้างว่า เอ่อ มัน มัน มันต้องใช้คณิตศาสตร์ ซึ่งมัน เราไม่ถนัด อะไรอย่างนี้ แล้วก็ไม่ค่อยมีพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนเลย อย่างงี้เนาะ คือในเรื่องนี้อะครับ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า ส่วนตัวแล้วอะมีความสนใจใน ในเทคด้านไหนเป็นพิเศษไหม? อย่างเช่น อาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมไหม? อาจจะเป็นแบบไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง AI ไหม? หรือว่าอยากศึกษาทางด้าน เอ่อ อาจจะเขียนเว็บไซต์เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือว่าแบบ เอ่อ ทำอะไรอย่างเงี้ย คือแบบมีความต้องการเจาะจงทางด้านเทคไหมอะครับว่า อยากจะได้สายไหนเป็นพิเศษ?
ครับ ครับ ใช่ ครับ อืม ครับ ครับ เอ่อ เท่าที่พอจะหาข้อมูลมาบ้างอะนะครับ คือผมรู้สึกสนใจทางด้าน เอ่อ ไซเบอร์ซีเคียวริตี ที่เกี่ยวกับด้าน เอ่อ การรักษาความปลอดภัย อาจจะให้ระบบ รักษาความปลอดภัยให้ฐานข้อมูล ให้ตัวโปรแกรม อะไรอย่างงี้ อีกทีหนึ่งอะครับ เพราะว่า เอ่อ ผมมองว่าอย่างในการจะ เรียกว่าทำ เรียกว่าเลี้ยงชีพในประเทศไทยเนี่ยเนาะ ผมดูแล้ว เอ่อ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยเนี่ย เราไม่เน้นสร้างอะไรใหม่ ดังนั้นการที่เราจะไปเรียนการสร้างโปรแกรม หรือว่า เอ่อ สร้างเว็บไซต์ อะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่ามันอาจจะ เอ่อ มีงานน้อยกว่า นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ระบบของเราในไทยเนี่ย ก็คือว่า จะเป็นการแบบว่าไปซื้อโปรแกรมมา หรือว่าไป เอ่อ Implement ระบบเข้ามา แล้วค่อยมาหาคน ในประเทศเนี่ย ในการช่วยดูแลระบบเหล่านั้นอีกทีหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ผมก็เลยมองว่า เอ่อ ไซเบอร์ซีเคียวริตี เนี่ยดู มันก็ดูจะเป็นทางออกที่ดีนะ เพราะว่า เอ่อ ข เรา มันเรียกว่าอย่างบริษัทใหญ่ ๆ ไปซื้อเครื่องมือแพง ๆ มา อย่างเงี้ย ถ้าไม่มีการดูแลระบบที่ดีเนี่ย มันก็อาจจะถูกโจรกรรมข้อมูลได้ หรืออาจจะ เอ่อ ถูก hack ในส่วนของตัวโปรแกรมได้ อะไรแบบนี้ครับ อ่า ไซเบอร์ซีเคียวริตี ก็เลยน่าจะตอบโจทย์กับการ เอ่อ ทำงานในประเทศนี้อะครับ
อืม ครับ อา ครับ อ๋อ อา ใช่ครับ โอเค อ๋อ โอเคครับ นับว่า ความคิดของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะดีมาก ๆ เลยอะครับ แล้วก็มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของอนาคต อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ แล้วก็พูดถึงเรื่องตลาดแรงงาน จริง ๆ แล้ว เอ่อ สาขา ไซเบอร์ซีเคียวริตี ในไทยอะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่า ผู้ให้ความรู้จริง ๆ แล้วมีน้อยมาก ๆ เลยอะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับ ไซเบอร์ซีเคียวริตี จริง ๆ อะจะต้องเรียนจากต่างประเทศเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ย มันถึงจะได้การ์รันตีพวกใบเซอร์ พวกอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบเขาถึงจะกล้าจ้างถ้าเป็นกรณีบริษัทใหญ่ ๆ เนาะ แล้วแบบ เอ่อ อาจารย์ที่สอนในไทยจริง ๆ ก็ยังไม่ ไม่ ไม่ ไม่ได้ถึงขั้นนั้นอะ ส่วนใหญ่คนที่เขาแบบทำหน้าที่โต ๆ จริง ๆ อะ คือไปเรียน ข นอกประเทศมาอย่างเดียว ก็คืออย่างเช่น เมกา อะไรอย่างเงี้ย อันนี้จะนิยมมากเลยเกี่ยวกับ ไซเบอร์ซีเคียวริตี ก็ส่วนสำหรับในไทยจริง ๆ นะ ถ้าเกิดว่าอยากลองเซิร์ฟ ๆ ก่อน อยากลองแบบ เอ่อ ดูก่อนนะว่าแบบเราพอจะไปได้ไหมจริง ๆ อะ มันจะมีคอร์สออนไลน์ที่แบบ เอ่อ พอฟรีอยู่จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเราได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันจะมีด้วย ด้วยเนาะ มันจะมี เอ่อ 2 ที่อะครับ เว็บไซต์ที่เรียนได้ฟรี แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการเลย ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Thai MOOC อะครับ คืออันเนี้ยมันจะเป็นเว็บไซต์เหมือนแบบมหาลัยเนาะ มหาลัยของ ของแบบมหาลัยทางโลกไซเบอร์เนี่ยแหละ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบ มี จริง ๆ มันมีคอร์สให้ ให้เลือกเยอะมากเกี่ยวกับสายเทคโนโลยีก็มีด้วยหลายวิชาเลย รวมไปถึง เอ่อ น่าจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง networking ด้วย ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กอะมันจะเป็นพื้นฐานของ ไซเบอร์ซีเคียวริตี ก่อนเนาะ เราต้องเรียนพื้นฐานตัวนี้มาก่อน แล้วถึงแบบไปต่อยอดได้ อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็น่าจะมี แล้วก็นอกจากเว็บไซต์ที่ชื่อ Thai MOOC แล้วจริง ๆ มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า CHULA MOOC ด้วยครับ มันคือ เอ่อ เอ่อ มหาลัยออนไลน์ของทางจุฬานี่แหละ เขาแยกออกมาอีกตัวหนึ่ง แล้วแบบสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ก็จะมีคอร์สให้เลือกเหมือน Thai MOOC นี่แหละครับ ก็คือมัน มันทำคล้าย ๆ กันเลย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบนนั้นน่ะมันจะมีคอร์สให้เรียนฟรี ให้เราไปลองเรียนได้แบบ จริง ๆ มันไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีด้วย มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแบบว่า ให้เราไปลงเรียนได้ฟรีในนั้นก็จะเป็นพวกคอร์สออนไลน์ เนี่ยแหละ ก็จะดูคลิป อือ ดูวิโอ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งของคุณเนี่ยน่าจะเหมาะมากเลยว่าแบบมันเรียนได้ฟรีเนาะ ลองไปดูก่อนว่าแบบ เฮ้ย เออ เราไปไหวไหม เราเรียนจริง ๆ แล้วอะ ซื้อสึกชอบไหม เพราะว่าทางด้านเน็ตเวิร์กอะมันเป็นอะไรที่แบบยุ่งยาก แล้วก็ซับซ้อน แล้วก็ จริง ๆ มันต้องใช้ประสบการณ์จริงค่อนข้างสูงมากเลยอะครับ เพราะว่ามันจะมีหลาย ๆ เรื่องเนาะที่เป็นทฤษฎีแล้วแบบมันยุ่งยากมาก ๆ จริง ๆ แต่ว่ายังไงก็ เอ่อ ขอให้กำลังใจเหมือนกันนะครับ เพราะว่าสาขาเนี่ยแน่นอนมันได้เงินดีมากเลยอะครับ ถ้าคุณแบบได้ใบเซอร์มาได้ จบมาได้จริง ๆ อย่างเงี้ยอะครับ
ครับ ครับ อืม ครับ อา ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ครับ Thai MOOC เหรอ? ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ โอ้โฮ! จริง ๆ เป็น เอ่อ ที่คุณแนะนำแหล่งมานี่ก็ดูค่อนข้างจะตรงประเด็นเลยเนาะว่า เอ่อ มันก็ อ่า ทั้งคอร์สฟรีด้วย ใช่ไหมครับ? แล้วก็ เอ่อ น่าจะมี เรียกว่า หลักสูตรหลากหลายที่อาจจะเหมาะกับ เอ่อ เรียกว่า มือใหม่อย่างผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม เอ่อ ในเมื่อหลักสูตร หลากหลายเนี่ย ผมอาจจะสามารถ เอ่อ ลองดูสาขาอื่น ๆ ด้วยได้ เผื่อว่าเจอสาขาที่มันเหมาะกับเรา หรือว่าอาจจะ เอ่อ ง่ายกว่า หรือว่าเข้าใจ ง เอ่อ เรียกว่า มีโอกาสที่จะเรียนจบ แล้วก็หา ราย ได้มากกว่าด้วยนะครับ อืม ต ตรงนี้น่าสนใจเลย เดี๋ยวไว้ผมจะลองเข้าไป เอ่อ ศึกษาอะไรพวกนี้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ เอ่อ อย่าง อย่างมุมมองคุณคิดว่ายังไงครับ? เกี่ยวกับด้าน cybersecurity เป็นสาขาที่ดูมีอนาคตไหมครับ? ใน ในฐานะ เอ่อ คนทำงานคนหนึ่งในประเทศไทย อันที่จริงคือ ผมก็โอได้ภาษาต่างประเทศอยู่บ้างอะนะครับ แต่ว่าพอ พอเป็นเรื่อง tech เนี่ยผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่า อืม เราจะไหวไหม อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดจะไปเรียนคอร์สต่างประเทศเลยเนี่ย ก็ ก็กลัวว่าเราจะหมดกำลังใจไปเสียก่อน อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่
อา ครับ อา ใช่ครับ อืม ครับผม อา ได้ครับ อืม อืม ครับ <chuckles> อ๋อ ครับ <chuckles> คือจริง ๆ อะครับ ถามว่าสาขาเนี้ยมันมีอนาคตไหม? มันมีอนาคตมาก ๆ เลยอะครับ เพราะเป็นที่ต้องการ เพียงแต่ว่า คนไทยจริง ๆ อะ เวลาเขา ป ได้ไปถึงที่นู่น แล้ว อะ เขาไม่ค่อยกลับมาหรอก ไม่ค่อยกลับมาเอางานในประเทศไทยหรอก อะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นสาขาที่แบบ เอ่อ โอกาสเติบโตใน ในสายงานแต่ละสายงานเข้าบริษัทใหญ่ได้มันสูงมาก ๆ อยู่แล้วอะครับ มันก็เลยน้อยคนเนาะที่พอเขาเรียนเสร็จ แล้วเขาจะกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็อย่างที่บอกอะครับ มันเป็นไปได้ยากมาก เพราะฉะนั้นน่ะในไทยมันก็เลยไม่ค่อยมีคนสอน ก็เลยต้องออกไปเรียนต่างประเทศกัน แต่พอเนี้ย พอไปเรียนต่างประเทศ คนต่างประเทศก็ไม่ค่อยอยากกลับมาสอนในไทย แต่ว่าในไทยจริง ๆ มันก็จะมี เอ่อ คนที่สอนอยู่บ้างที่เขาเก่งจริง ๆ อันเนี้ยก็มีอยู่ แล้วก็คนไทยที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้สูงจริง ๆ อะ แล้วทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่ก็มีเยอะมาก ก็ถามว่ามีอนาคตไหม? มันมีอนาคตแน่นอนครับ เพียงแต่ว่าในช่วงแรก ๆ อะ มันเป็นอะไรที่แบบ เอ่อ ตำราหนา แบบหนามาก ๆ จริง ๆ แล้วก็เป็นปัด text อังกฤษล้วน ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจพอสมควร จริง ๆ แล้ว มันเป็นสาขาหนึ่งเหมือนเรียนมหาลัยเลยอะครับ มันอาจจะต้องใช้เวลา 4 ปี อะไรอย่างเงี้ย ในการศึกษาให้ละเอียด จนกระทั่งมาทำถึงตรงนี้ได้ เพียงแต่พูดถึงสมัยนี้เนาะ มันก็จะมีคอร์สที่แบบเจาะลึกเฉพาะทางนี้ด้วย มันก็เลยอาจจะลดเวลาลงเหลือสักประมาณปีหนึ่ง อย่างเงี้ย ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ใบเซอร์แล้ว แต่ว่าจริง ๆ แล้ว มันก็ยุ่งยากมากเลย เพราะว่ามันต้องเรียนในเรื่องของทั้งโครงสร้างเนาะ ทั้งอะไร อาร์คิเทก อะ อะ ประมาณเนี้ยอะครับ มันต้องเรียนมาเลยตั้งแต่สมัย เน็ตเวิร์ก สมัยก่อนเป็นยังไง แล้วแบบ IP address เรียนอะไรอย่างเงี้ย พื้นฐานขึ้นมาเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ แล้วก็รู้ว่าโลกในอินเทอร์เน็ต มัน มันมีช่องโหว่ยังไง ต้องเรียนรู้ช่องโหว่ตั้งแต่สมัยก่อน รวมไปถึงเขาหาวิธีพัฒนาป้อนกันกันยังไง อะไรเงี้ย ก็ค่อยไล่ขึ้นมาเป็นขั้นเป็นขั้นน่ะครับ มันก็เลยต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลย ก็ถ้าถามว่ามีอนาคตไหม? มีอนาคตมาก ๆ เลยครับ
ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ ครับ อือ ครับ อืม ครับ ครับ แต่ว่า แค่ว่า เอ่อ ในมุมมองคุณ ก็คือ โอกาสสำเร็จเนี่ย มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะ อย่างงี้ใช่ไหมครับ? อืม ครับ เพราะว่า เอ่อ ผมก็เคยมีโอกาสลองคุยกับคนที่ ที่เขาอยู่ในแวดวงนี้อะเนาะ แล้วก็ เอ่อ เขาก็แนะนำสิ่งหนึ่งมา ซึ่งผมก็ยังลังเลอยู่ว่า จะตาม เชื่อเขาดีไหม คือว่า เอ่อ เขาแนะนำว่า ถ้าเกิดยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ย ควรจะลองเริ่มจากสาขา หมายถึงว่า สายที่ง่าย ๆ ก่อนอย่างสายเขียนเว็บไซต์ อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันง่ายกว่าเชิงทั้ง เอ่อ ของเรื่องภาษา เรื่องแนวคิด หรือว่าวิธีการทำงานด้วย ซึ่งถ้าเกิดเราปูพื้นด้านนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วเราค่อยไปต่อยอดเป็นเฉพาะทางเนี่ย มันก็อาจจะช่วยทำให้เราเรียกว่า เข้าใจอะไรง่ายขึ้น ก็ เอ่อ ตรงนี้เนี่ยผมว่า ถ้าเกิดอย่างที่คุณพูดมาเนี่ย ดูแล้วถ้า ถ้าจะเจาะจงเข้าไป ไซเบอร์ซีเคียวริตี เลยเนี่ย มันก็ เอ่อ เรียกว่ามีโอกาสผิดพลาดสูงเนาะ ที่ผมจะ จะไม่เข้าใจ ไป ครับ ดังนั้น อืม แปลว่า การที่ผมจะไปเริ่มเนี่ย อืม เขียน ด้านเขียนเว็บก่อนก็ดูน่าสนใจ ใช่ไหมครับ?
ใช่เลยครับ ใช่ครับ อา ครับ อา ใช่ครับ ใช่ครับ จริง ๆ แล้วด้านเขียนเว็บก็น่าสนใจมากเลย พอเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วอะ เราจะเข้าใจในเรื่องของการป้องกันทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ทางโลกไซเบอร์ได้แล้ว อันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบให้เราได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่อง ไซเบอร์ซีเคียวริตี ก็คือ หาวิธีการป้องกันเว็บไซต์ของเราไม่ให้ถูกเจาะได้จากภายนอก ซึ่งคุณเปิดเว็บไซต์อะครับ ถ้าเกิดว่ามันเข้ากูเกิลเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วอะ มันจะพยายามมีบ็อตอะมา มายิงเข้าใส่เว็บไซต์คุณเสมอ อะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะได้เรียนรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันอยู่แล้วอะครับ ซึ่ง อ่า แต่ว่าสมัยนี้มันยังดีหน่อย มันมีโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยป้องกันให้ แต่ถ้าคุณอยากได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมอะ คุณก็ไม่ต้องใส่โปรแกรมป้องกัน แต่ว่าคุณพยายามเรียนรู้เพิ่ม แล้วก็หาวิธีการป้องกันด้วยตัวเองก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบ เออ เราได้เข้าไปแบบทดลองอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจแล้ว แล้วก็บางทีการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเองอะ มันทำให้เราแบบได้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านนี้ด้วยโดยตรงเลยอะครับ ก็แนะนำว่าเป็นวิธีการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะดีมาก ๆ เลยนะครับ
ครับ อา อือ ๆ ๆ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ โอ้โฮ โอเค ตรงนี้เลย ผมเห็นภาพเลยครับว่า จริง ๆ แล้ว เอ่อ แปลว่าการที่เราจะมาฝึกสร้างเว็บไซต์ก่อนเนาะ ดูเป็นตัวเลือกที่ ที่น่าจะดูสมเหตุสมผลมากที่สุดแล้ว เพราะว่ามัน มันก็เหมือนเป็นการสร้างสนามเด็กเล่นของเราแล้วเราก็ เอ่อ ทดลอง ลองกัน ของมันได้โดยใช้ประสบการณ์จริงของเราด้วย แล้วก็ในกรณีถ้าเกิดมันผิดพลาด หรือยังไงเนี่ย มันก็เป็นแค่เหมือนระบบจำลองของเราเอง อย่างงี้ใช่ไหมครับ? เราก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนัก อ๋อ ครับ ครับ โอ้ ตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับคำแนะนำที่เรียกว่า เอ่อ เฉพาะแล้วก็เจาะลึก แล้วก็ เอ่อ ค่อนข้างมีข้อมูลเชิงลึกมากเลยจริง ๆ ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมจะลอง เอ่อ เอาไปค้นคว้าต่อ แล้วก็ เอ่อ หวังว่าจะทำสำเร็จในสักวันหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ
อืม ครับ อา ใช่เลย ๆ ใช่ครับ ใช่ ครับผม ก็ความคิดของคุณน่ะดีมาก ๆ แล้วอะครับ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งแรงใจให้เลยอะครับ แล้วก็เข้าใจเลยว่าด้านต่าง ๆ ในการศึกษาช่วงแรก ๆ อะ มันอาจจะยากหน่อยอะครับ แต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานเราแน่นแล้วอะ ก็เชื่อว่าน่าจะไปต่อยอดได้ไม่ยากเลยครับ